Alam mo nitong mga nakaraang buwan lagi ko talagang, ah, pinoproblema 'yong pagtulog ko gabi-gabi. Alam mo 'yong hindi siya ano hindi ko hindi ako makakuha ng dire-diretsong tulog. May mga time talaga na paputol-putol minsan nagigising ako 'no tapos i-che-check ko lang 'yong phone ko siyempre pag-check ng phone may mga messages kang makikita hanggang sa, ah, hindi mo namalayan napatag napatagal na pala 'yong pag-i-scroll mo, 'no? May mga time naman na nagigising ako hindi naman dahil sa phone 'yong, ah, 'yong anak ko naman biglang, ah, uupo. May mga time kasi na bigla siyang maalimpungatan uupo, so pati ako nagigising 'no. So 'yon, ah, siguro alam mo sa loob ng isang buwan 'yong masasabi kong dire-diretsong tulog ko, siguro mga ano lang, mga wala pa sa kalahati, pero mga bilang lang talaga sa daliri. 'Yon pa 'yong mga o ah, time na sobrang pagod kasi talagang as 'yong 'yong katawan ko pagod na pagod na do'n lang ako nakakakuha ng matino-tinong tulog sa gabi. Tapos siyempre 'yong oras ng tulog ko hindi rin gano'n katagal, eh. Ah, siguro umaabot lang ng
Mm. Oo. Oo.
5 oras ganoon, ganoon lang siya, oo, maikli lang siya, ah, depende pa iyon kung matatapos ko kaagad iyong, sideline or iyong mga inuwing trabaho. So, kapag, mga 10:00 siguro yun eh.
Grabe, ang ikli lang.
10:00, let's say pinaka maaaga na actually iyon, 10:00. Siguro pinaka-late ko na, ah, tulog is 11:00 na. Tapos magigising ako ng 3:30. Kasi iyong panganay ko ano eh, ah, pang-umaga, so siyempre kailangan pa rin mag-prepare, ng kakainin niya. Ah, heavy meal kasi iyong kinakain niya every morning eh. Tapos hindi naman siya talaga everyday, kasi nandiyan naman iyong husband ko 'no, minsan nagsasalitan kami kapag alam niyang sobrang, ah, puyat na ako, siya na iyon nagpre-prepare talaga kinaumagahan, pero ayun hindi talaga puwedeng i-asa ko rin naman sa kanya lahat 'no, siyempre bilang ako iyong nanay 'no, ayun. So baka meron ka namang ano tips diyan or advice na puwedeng ibigay sa akin 'no, ah, sa tingin mo, paano ko ba, paano ba ako makakuha ng maayos na tulog 'no, na iyong iyong tipong dire-diretso talaga na ah, hindi pa putol-putol?
Uy. Grabe pala yung ano, 'no, yung schedule mo sobrang hectic niya, dami mong ginagawa sa buhay. Ano yung pagsasabayin mo yung ano pagiging nanay at the same time 'pag sas ah, isasabay mo rin yung pagtatrabaho talagang nakakapagod, 'di ba? Pero during the day ba hindi ka nakakapag-take ng nap? Ng nap time ganiyan o talagang focus ka sa work?
Hmm, nap, eh. Office kasi ako kapag ano, eh, ah, 'yong full-time work ko is office base. So, medyo mahirap siyang mag-nap do'n kahit ano, kahit break time, 'no mi may time kasi talaga na after kong kumain minsan kahit hindi pa tapos 'yong break time ginagawa ko na 'yong iba kong trabaho para mabawasan. Kasi 'yon nga ini iniiwasan ko na din na mag uwi ng trabaho ko para kung sakaling, ah, pag-uwi ko sa bahay 'yong part-time job ko na lang plus 'pag, ah, kumbaga, ah, mag-aasikaso na lang sa bata. So, kaya kong kontrolin 'yong oras ko, kapag gano'n, siyempre part-time job puwede ka namang, ah, kun ilang oras lang 'yong iaano mo, 'no? Yoon.
Ay, okey. Mm. Oo, tama. Mm. So, okey kapag pala nasa office ka talagang walang chance na ano maka mag-nap ka. So, naintindihan ko naman kasi nga baka may company protocol na ganun bawal mag-nap time. Pero 'yon nga pagdating naman ng bahay siyempre asikaso pa tapos yung part-time job pero at least yung part-time job mo, 'di ba, flexible. Usually ilang oras yung ginugugol mo sa part time job mo?
Mhm. Mhm. Usually, kasi 'pag, ah, nakakauwi ako rito, 6:00. So, 6:00 mag, ah, luluto na. 6:00 ah, mga ma makakakain sila 7:30, ang bunso ko inaabot ng 1 hour bago matapos eh. So mga 8:30, 8:30 ah, to, parang mga, ah, nagbibigay kasi ako sa kanila ng screen time ng 1 hour, bago sila matulog talaga. Kasi buong araw 'di naman sila nakakapag-ano eh, screen time, so parang, kumbaga libangan na nila 'yon, 1 hour. So, ah, from 8:00 so, ano na ba sabi ko se 7:30, 8:30 sila natatapos, 9:30 ang tapos ng screen time nila. Iyan patutulugin ko muna, minsan inabot ako lang ng 1 hour, 'pag mas maaga silang natapos or mas maaga ako silang pinatigil sa screen time nila- may time kasi talaga hindi naman umaabot ng 1 hour- nakakapag-part-time ako ng 1-2 hours lang talaga, gano'n. 'Yon ay kung uwi-uwing trabaho from o ah, office.
Oo. Oo. Ah, okay, tapos? Mm. Mm, mm.
Yoon. Tapos after no'n, um, yun tutulog na mga 11:00, 'yon nga 11:00 o'clock 'yong pinaka-late kong tul
So oo. Tapos nagigising ka kapag ano, kapag natutulog ka? As in, mababaw yung tulog mo, gano'n?
Mm, may time pang pa gano'n.
Hmm. Okey, pero usually bakit ka nagigising, dahil ba nagugutom ka, o dahil mababaw lang yung tulog mo, o dahil merong parang yun yung nakasanayan ng katawan mo na mababaw lang, o may mga rason para ano, para magising ka? Ano-ano ba yung mga rason na yun?
Hindi naman ako nagugutom 'no. Ah, 'yong unang rasons ko, ah, rason 'yong anak ko kapag, ah, medyo mababaw ang tulog, ah, naalimpungatan 'yan kasi umuuupo siya. Siyem nagigising din ako kasi talagang nakadikit sa akin 'yan kapag natutulog, eh. Pangalawa, siguro kapag may mga pending na work. Tapos meron mga, um, mi ang boss ko kasi madalas siya nag-a-announce gabi gano'n, or ah, na hindi ko agad nababasa dahil meron akong ibang ginagawa ayon. Kapag naalimpungatan ako, saka ko lang siya nababasa. 'Yon, 'yon, medyo nag ah, isa sa mga reason kapag, ah, nagigising ako 'no. Kumbaga, siguro ano na rin 'yon, ah, parang nakasanayan rin ng katawan ko na minsan nagigising talaga, to check 'yong phone ko at 'yong sa anak ko rin 'no. So, parang gano'n?
Hmm. Ay, okey. Oo. Mm.
Na parang mm.
Pero yung Oo. Yung anak mo ba ano, be as in baby baby pa sila, pero hindi naman na, 'di ba?
Hindi. 4 year 4 years old na yung bunso ko. Yung bunso ko lang naman yung gano'n na talagang naalimpungatan kapag, ah, umuupo kapag naalimpungatan.
Hmm. Oo. Oo, unavoidable talaga 'yon, 'no. Siyempre, baka mamaya biglang kung anong gawin kapag ano, 'pag naupo o 'di kaya may nararamdaman na pala, so magigising ka talaga. Alam mo yung mother's instinct, 'di ba? So, naiintindihan ko naman kung bakit gano'n. Pero siguro dahil, ah, parang, ah, nakikita kong isang factor din, base sa kuwento mo ay yung sa cellphone. Siguro, ah, ang gagawin mo na lang kung matutulog ka, ah, mag-off ka muna ng notifications, kasi oras na ng pagtulog mo, eh. So, kung meron mang notification tungkol sa trabaho, hayaan mo ng ano, harapin mo siya sa ano, paggising mo. Kumbaga, ah, alam mo 'yon, may ano naman, eh, may panahon para doon sa ano, sa trabaho na 'yon. Hindi ka naman nila binabayaran kung nasa bahay ka, 'di ba? O ku hindi ka naman nila binabayaran kung iisipin mo 'yang work na 'yan. So, isipin mo siya, kapag clock in ka na, do'n mo lang i-open yung notification na, kumbaga magkaroon ka ng strict boundary na, "Okey, hindi ako iintindi ng work notification kapag natutulog na ako o kapag nasa bahay na ako." Kung may pagka-strict yung boss mo na gusto na may mga urgent, ah, 'yon ba ay binabayaran ba kayo o hindi?
Mhm. Mm. Hmm. Oo nga. Eh.
Ah, hindi kayo hindi kayo bina
Siyempre hindi I mean 'yong 'yong wal wala ng working hours tapos magtatrabaho ka, 'yon ba 'yon o hindi?
Oo, yung halimbawa may inuwi kang trabaho?
Hindi siya bayad. Kumbaga, ah, para lang hindi ako mag-cram pagdating ng, ah, kumbaga deadlines yoon 'yon ang ginagawa ko lalo na medyo madami na 'no. Pero hindi 'yon nga iniiwasan ko nga na mag-uwi hangga't maaari, ah, tinatapos ko siya sa sa working hours ko kasi siyempre nga, ah, hirap na nga akong matulog ng gabi dadagdagan ko pa 'yong tatrabahuhin ko. So, 'yon nababawasan naman siya, ah, kasi isa rin yun sa iniisip ko na hindi naman talaga siya bayad kapag nag-uwi ako kumbaga parang, ah, ano ko na lang 'yon parang, ah, kusa ko na lang 'yong ginagawa para hindi ako mahirapan sa mga deadlines na hinihingi nila.
Hmm. Oo, oo, tama. Mm. Tama Mm. Oo. Naintindihan ko naman yun na gusto mo talagang agapan kung ano yung kaya mong agapan pero ayun nga since, ah, nakokontrol mo pa rin naman siya pero minsan nga may mga notification. So, siguro i-off mo lang yung phone mo o yung notification kapag, ah, naka mag-silent ka o di kaya mag-do not disturb ka mag DND ka kapag natutulog ka na para kahit papaano, ah, kung meron mang notification yung yun lang yung i-aano mo dun ka lang magtutuon ng pansin. Kumbaga, halimbawa, ah, ah kailangan mo ng Messenger o may mga importanteng ma pwedeng mag-message sa'yo anytime sa Messenger dun lang. Pero kung work notification i-off mo siya naayos naman yun sa settings ng phone mo. So, i-check mo yung mga, ah, puwedeng gawin do'n para at least kontrolado mo siya mayroon lang oras na mag-a-appear 'yong work notifications mo kapag ikaw ay nasa bahay na. So, yun yung puwede mong isang gawin para at least hindi ka ma-di-distract kung sakali mang magising ka tapos mahawakan mo yung phone mo ng, ah, anong tawag dito nang biglaan. So, puwede rin naman na ilayo mo yung cellphone mo kapag natutulog ka para at least, ah, kung maalimpungatan ka man hindi mo siya maabot so wala kang choice kundi bumalik ulit sa pagtulog. At isa pa puwede rin na ganto ang gawin mo bago ka matulog magkaroon ka ng meditation period. So, halimbawa, ah, ah, at least 15-30 minutes, ah, mag-meditate ka magbasa ka ng libro. 'Di kaya makinig ka ng mga calming music, puwede mong sabayan yung calming music ng mga stretching para nang sa gayon yung katawan mo ma-re-relax siya. Kasi 'pag 'yan na-relax, ah, ano 'yan mag-re-release 'yan nung ano, yung natural na melatonin, 'di ba? Mas magiging mahimbing yung tulog mo. So, kapag nangyari yun siyempre magtutuloy-tuloy yung tulog mo kahit na sabihin nating 5 hours lang sleep mo at least meron quality. Yun kasi yung hinahanap natin ngayon, eh, kahit maikli yung oras basta malalim at merong quality okey na yon ma-feel mo na na ano ka nun parang full charge ka na 'di ba, during the day. Kasi meron kasing, ah, 8 hours a day na natutulog pero hindi quality parang pagod na pagod pa rin sila, 'di ba? So, yun yung mga puwede mong gawin bago ka matulog, gumawa ka ng mga ritwal na sa tingin mo ay kagaya ng pagbabasa pakikinig ng music pag-i-stretching na ma-re-relax yung katawan mo mismo na, "Okey tapos na yung araw ko oras na para ipahinga ang katawan ko."
Mhm. Mm. Mhm. Oo. Mhm. Alam mo, ita-try ko 'yon 'no. Hindi ko pa siya nache-check sa phone ko, yung work notification. So, ah, at at hindi pa ako nakapag-try mag-DND 'no, so 'yon yung una kong gagawin talaga, ah, kapag gabi, para tama naman 'no, talagang kailangan ko ng, ah, quality na tulog na kahit, ah, hindi man umabot ng, ah, 6-8 hours at least, ah, tuloy-tuloy at diretso yung, ah, tulog ko 'no. Plus yung sa, ah, 'no, yung DND plus, ah, work notification. Siguro, maganda rin na i-try ko rin ilayo yung cellphone ko para kahit magising man ako, ah, hindi ko hindi ako mate-tempt na kunin siya kasi malayo. Ayun, pati yung meditation, 'di ko pa 'to nata-try, eh. Pero sige ita-try ko rin 'to 'no, baka sakaling, ah, maging maganda yung quality ng tulog ko. Alam mo maraming salamat dito sa mga binanggit mo 'no, malaking tulong talaga 'to, at, ah, ita-try ko lahat 'to. Maraming salamat talaga.
Mhm. Mm. Oo naman. Salamat din sa'yo sa pagbabahagi mo. Basta ala alam mo, importante ang pagtulog. So, kakakaya kakayanin mo 'yan, okey? So, salamat ulit at paalam.